ええ、あ、そうなんですね、なるほど。なんかイメージだけですけど、こうこう、各あの国の、こう、すごい一点もののお皿とか、お土産で持って帰ってきそうな感じがするんですけど。
うーん。 はい。 ああ。 意外とそういうなのはないですね。あの、いいなと思うものは自分の目で見て、あの、心の中にしまっておいて時々思い出すみたいな。写真は撮って帰りますけどそれを見て色々思い出したりとかするのはしますね。あの、物を集めるコレクターではないですね。
え <laughs> あ、そうなんですね。 はいはい、はい。 あははなるほど。 へえ。 はいはい。 ふうん。 なるほど。 ああ、そうなんですね。へえ。
うん。もう、むしろ物は減らしたいと思ってますから。<sniffs>
ああ、そうなんだ。へえ、面白いっすね。なるほどなるほど。
うーん。 まあ、むしろ絵とかはね、あの、いいなと思っても高価すぎてとてもか買えるわけではないものなので。
はいはい。 はい。 ああ。 なるほど、そのいいなあっていうのは直感的にいいなって感じるんですか？
うーん、やっぱり直感になるんじゃないですかね。
おお、すげえ。
うーん、こう、りまあ、理由聞かれて言える場合と言えない場合がありますけど。言えない場合は多分自分のだ第六感で、あ、これいいなと感じるものなのかな？
はいはい。 はい。 おお。 なるほどなるほど。え、かわるえ、ちなみに、あの、説明できる場合はどんな説明なんですか。
ま、例えば色が鮮やかで、あの、自分の好みだったりとか
うーん。 はいはい。
まあ、そうですね。題材がいいとかそんな感じですかね。うん。
なるほどなるほど。 はいはい。ああ、なるほど。ありがとうございます。すごい勉強になりました。
ありがとうございました。
はい。

こう、日本だとちょっと、こう、あの、柵が、こう、目の前にあったりとかして「こっから先はちょっと近寄らないでください」みたいなのがあったりするんですけど、なんか、向こうだと「え、こんなに近くで見ててもいいの？」ぐらい、あの、近づいてじっくり見ることができますし。
はい。 うーん、はい。 へえ。 なるほど、ええ。 いいですね、それ。
うん、そうですね。そんなのんで。
なんか、芸術っていうとそれこそウィーンとかを思い 出しがちですけど。
あの、そう、あのね、プラハ行ってからウィーン行くと、ちょっとがっかりしちゃうんですよね。
はいはい。 あ、そうなんですね。
先にウィーン行った方がいいのかもしれない、むしろ。
へえ、あ、そんなにじゃあ、プラハの方が、こう、芸術っていうか、そういう
たあのね、ウィウィーンはもっと商業的な感じがするんですよ。あの、別にウィーンが悪いわけじゃないんですよ。ウィウィーンもすごくいんだけれども、なんか、あまりにも商業的すぎるというか、なんか、こう、作られたって感じがするんですよね。
はいはい。 ほうほうほう。 はいはい。 うん。 うーん、なるほど。 はいはいはい、あ、プラハの方がもうちょっとなんか、生活に溶け込んでるっていうか、も、すごい自然な感じにあるってうーん。
うん、もっと自然にな感じがする。で、ウィーンはなんか、もう、造られたって感じがすそれはそれで綺麗なんですけどなんか、こう
はいはい。 へえ。
うん、ちょっとこう、きやりすぎてる感がちょっと私にはしましたね。
<laughs> なるほどなるほど、へえ、あ、そうなんすね。え、なんか、他の国もそういう、こう、アートとか美術館とか、そういう景観を見に行ったりしたんですか？
はい。

あの、ま、3日間連続通っても、全部み見ることはできなかったっていう。
ええ？それは広いってことですか？それとも点数が多いってことです？
おっきいですね。広いし、点数も多いんですよ。
はいはい。 ああ、なるほど。
で、あと、ヨーロッパの宗教画って、キリストがメインになってるところが多いんですけど、そこはキリストではなくて、マリア様がなんですよね、メインが。だ、カトリックカトリック系の宗教画が多いですね。
はいはい。 はい。 ああ、なるほど。 へえ。あ、ロシアって
はい。
ロシアの方の宗教で、一番多いのは、何なんですか？カトリック、へえ。
カトリックですね。 カトリック。だからイエス様ではなくてマリア様ですね。
ああ、なるほど。
うん。で、ま、ロシア正教って言われてるぐらいなので。
ほうほうほう。 はいはい。
まあ、さの、美術品は素晴らしかったですね。
ふーん。え、やっぱり、じゃ、そういう、こう、美術品から、こう、何かエネルギーとか、その良さが分かる方なんですね。
はい。 うーん、もう、分かるかっ
感じ取れるってことですもんね。その、なんていうんですか、こう、何かしら情景だとか
うん、まあ、そうですね。い うんうんうん。
こう、趣きの良さとかっていうのを感じれる方なんすね。
そうですね。 そうですね。割と、うん、いいなと思うものには、何か、こう、感じるものがあるっていうか。
ふーん。 はいはい。 うーん、なるほど。それは、なんか、お家とかも、こう、あの、インテリアとかもこだわったりはしてるんですか？
うん。 はい。 いや、うん、ま、インテリアにこだわりたいと思えばお金がかかりますので、あの、うん、そこまではないですね。まあい家、じ自宅に関しては、やっぱり、居心地のよの良さが最優先してくるので、むしろあんまりゴテゴテしてなくて、あの、飾るのも自分の好きな絵だけにするとかいうのはありますけどね。
はいはい。 はい。 うん。 はいはい。 はい。